जी, मैं तो यही कहता हूँ कि फ़िल्मों से जो है हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता हैं और बहुत कुछ नई जानकारी भी मिलती है, जैसे कि देखा जाए तो फ़िल्में फ़िल्मों में कई बार क्या होता है कि पुराने दशकों के बारे में भी दिखाया जैसा जाता है, जैसे 1970-80 या 2000 से पहले के जो दशक होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को कहीं न कहीं बहुत कम जानकारी रहती है, लेकिन फ़िल्मों के माध्यम से हम लोग उस उस दशक के बारे में या उस समय के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं और नई-नई यात्रा की जगहों के बारे में भी हम लोग को पता चलता है फ़िल्मों के माध्यम से। हाल ही में देखिए पिक्चर एक केसरी 2 करके अभी आने भी वाली है जिस जो जलियांवाला बाग पे है, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपको क्या लगता है?
हुँ। हुँ। उ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। अ, हाँ जी, मुझे भी लगता है कि बहुत सारी फ़िल्मों को हम चयन कर सकते हैं क्योंकि जैसे किताबें हम पढ़ते हैं, तो किताबें पढ़ते हैं उसमें ज्ञान की बातें होती हैं, हम सीखते हैं, उसमें एक संदेश होता है, प्रेरणा होती है जो हम अपनाते हैं, तो वैसे ही फ़िल्में अ, कहीं न कहीं एक उम
जी, जी। जी, जी। जी, जी।
कल्पनाओं का ही जो है स्वरूप है, समाज का एक आईना है, तो हमें अच्छी फ़िल्में जब देखते हैं तो हमारी जो अ, क्षमता है, अ, याददाश्त शक्ति है, वो कहीं न कहीं प्रबल होती है और हमें कुछ पल के लिए एक अच्छा अनुभव होता है और अ, हर कोई फ़िल्मों से कहीं न कहीं लगाव रखता है, जुड़ाव रखता है, ये अलग बात है कि व्य-व्यस्ता व्यस्त जीवन हो जाने के बाद हम अ, इसमें समय ज़्यादा नहीं दे पाते।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल।